Donc par exemple en Angleterre, une société qui va acheter les droits télé pour le spo le foot masculin pour 1 000 000 000 d'€ et ben elle elle prend un risque et elle va diffuser. Mais ce prix-là mais ce prix-là, il est beaucoup trop haut. Il est voilà, les salaires des joueurs sont beaucoup trop ça pose pas de souci, mais on est déjà à un stade où c'est, heu, quasiment hein, heu, irréparable tout court donc heu, c'est je sais pas comment faire pour promouvoir, parce que avoir la bonne volonté, c'est une chose, mais
Mmh. Ah oui, non mais, tout à fait. En fait
oui, je t'écoute.
no ouais non mais, je pense qu'en fait, heu, ça va prendre déjà beaucoup beaucoup de temps et que, heu, le changement, il peut se faire qu'avec, heu, ben l'éducation des enfants aussi en fait, tu vois? Il faut il faut revenir aux bases. Hem, parce qu'aujourd'hui, il y a plein il y a plein de petites filles qui ont envie de faire du foot mais qui osent pas parce que, bah, elles vont être qu'avec des garçons, il y a pas de copines et mais et cetera et heu et ouais, faire év faire évoluer les mentalités, dire que, bah, il y a pas un sport dédié qu'aux garçons et heu et un autre sport dédié qu'aux filles, en fait. Mais c'est pareil d à l'inverse, hein, c'est comme par exemple les stéréotypes sur la danse et les garçons. Pourquoi dans les salles de danse, on on a qu'un garçon entouré de 20 filles? C'est la même chose. Heu, voilà donc après, c'est un en fait, je pense que ça ça va prendre tellement de temps, mais voilà, c'est un il va falloir ouais.
Oui. C'est un très bon point que tu soulèves. Oui. C'est ouais. Oui, oui. C'est un très c'est un très bon argument que tu as présenté parce qu'en fait, heu
Oui, il va falloir aller à la racine du sujet en fait les o les les enfants.
voilà, au lieu de s'attaquer au sport qui ne pourra jamais évoluer, parce que les les joueuses féminines, toutes peu importe le sport, elles jouent déjà très bien, elles remplissent déjà leur rôle. Heu, je pense aussi que les femmes ont plus de respect par exemple, heu, pour l'arbitre, heu, pour les supporters, parce que du coup il y a moins, c'est moins gangréné par l'argent, donc il y a moins de pression. Donc en fait le le les femmes dans le sport, elles font déjà ce qu'il faut.
Exactement. Tout à fait. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, tout à fait.